ああ、そうですか、何か、そういうのって、やっぱり目で見て、良々って思ったり、うん、中々良い線行ってるなとか、そういうのはないんですね、うん、そうでしたか、うんうんうん、でも、なんか、うん、何か他にもうん、はい。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
で、その、次のステップで、また通い続けるきっかけになっているのが
あ、何かあります？うん。
はい、で、そこのチョコザップの、ジムは、その、セルフジムで何ですけど、元々、運動目的で入ったんですけど、他にも、運動だけじゃなくて、あの、歯のホワイトニングだったりとか、後は、脱毛のセルフ脱毛の器具とかっていう
はい。 うん。 はいはい、うん。 うん。 えええ。 あ、何かちょっと、でもそれって、女性用ですか？それとも誰でも良いんですか？
それはもう誰でも、こそれぞれ個室ブースがあって
ええ。 ええええ、わ。
で、エステとか、脱毛とかだと、その女性の部屋と、ま、男女どちらでも入れますよ、って言う部屋が、ああるんですけど。
ふんふん。 あ、ええ、あ、でも、そんなの無人の所で、無人ですよね。人って居ない有人ですか？ひ人が居なくても、大丈夫なんでしょうか。うん。
無人です、はい。 そこが、あの、ひと1枠30分で予約をすると、入れるんですけど
あ。 あ、ああ、一応予約でコントロールされてるんですね、空き状況とか、うーん。
はい、なので、人とバッティングしたり、かぶったりするっていうのは、基本的には無くて、はい、で、やっぱりそういうのって、り利用されるのって、女性が多いのかなって言う印象は、確かに、私も最初あったんですけど、多分ですけど、本当に女性で、そういうのに、興味がある方は、多分専門のサロンとかに、行かれるんじゃないかなと。
うーん。はい、はいはい、うん。 あ。ええええ。どうですか？うん。 うん。 あ、そうですよね、うんうん。 はい、何か、ジジムついでにするっていうと、じゃ、お男の方になるんですか？あら。ううん。
で、意外 そうなんですよ。 なので、意外と男性の方が、利用していて
へえ、あ、え、あのうん。
という、かく言う、私も全然、その脱毛なんて、興味がなかったんですけど、
うん、使われいてる、あ、うんうんうんうん、でも
ただ、せっかくあるので、ちょっと、お試し半分にやってみようかなで、ちょっと腕とか、試したんですけど、結構はい、結構、毛深いタイプだったんですけど。
うん。 どどうですか？あ、腕とか、<chuckles> はい、どうですか？うん。 うーん。
うい気付くと、いうん、今では、全身ツルツルになっちゃって。
何か、使い勝手は、うん。 え、わ、凄い、と言う事はと言う事は、やっぱり、うん、あの、楽しく、こう、美しくなって行っていらっしゃるって事ですよね、うん、ええ、あ。
はい。 そうなんですよね、結構やっぱり
こんな、おまけが付いて来て、良いんですか？え、<chuckles> ね。うーん。
そうなんですよね。 なので、もう、いいその脱毛っていっかいやっちゃうと
はい、ええ、うん。
定期的に、こう、当てたくなって来て。
そうですよね、何となく、でも、やっぱり、放っておくと、また次に行くね、タイミングって来ますよね、きっと、うんうん、うん。
うん。 はい。 そうですね、その、ね、え永久脱毛とはやっぱ違うので。
うんうんうん。